อยากให้คุณช่วยเล่าเรื่อง สูตรอาหารประจำบ้านให้ฟังหน่อยจะได้ไหมครับ?
ได้เลยค่ะ โอ้โฮ ถามได้ถูกคนมาก ๆ เลยค่ะ เรื่องสูตรอาหารเนี่ยค่ะ หนูก็เรียนรู้จากคุณแม่มาเยอะมาก ๆ เลย ไม่ว่าจะเป็นไข่เจียว ผัดกะเพรา ปลาเผาห่อฟอยล์ ต้มยำไก่บ้านน่ะค่ะ อา พอจะได้ยินเมนูแล้วเนี่ย ก็น่าสนใจเลยใช่ไหมล่ะคะ? อา <chuckles> ค่ะ
อือฮึ อือฮึ โอ้โฮ! อืม น่าสนใจมากเลยครับ เอาเป็นว่าหิวเลยละกันครับ คือมีเมนูอะไรที่แบบแนะนำเป็นพิเศษไหมครับ? อยากจะให้แบบช่วยอธิบายให้ฟังหน่อย อา ครับผม อา
<laughs> ได้เลยค่ะ ได้เลย ๆ ถ้างั้นพี่ก็เตรียมข้าวเปล่าไว้ 1 จานได้เลยนะคะ เดี๋ยวหนูเล่าเนี่ย พี่ต้องหิวข้าวแน่ ๆ เอาเป็นเมนูง่าย ๆ ก่อนก็ได้ค่ะ เมนูไข่เจียวเนี่ยค่ะ ที่ฟังดูเหมือนจะธรรมดา แต่มันไม่ธรรมดานะคะ มันแฝงความพิเศษไว้ในสูตรลับของคุณแม่ด้วยค่ะ อา หนูจะเล่าให้ อา ได้ค่ะ หนูจะเล่าให้ฟังนะคะว่า สูตรลับของคุณแม่เนี่ย เขาจะตีไข่ให้เนียนเลย คือตีไข่อยู่อย่างงั้นน่ะค่ะ เอาให้ไข่มันนัว มันนัว ให้ไข่มันเกิดเหมือนคล้าย ๆ เหมือนเป็นเนื้อแป้งอะค่ะ พี่นึกสภาพไอ้เนื้อแป้งที่เรานวด ๆ ๆ กันน่ะค่ะ ตีด้วยส้อม ตีด้วยส้อมธรรมดาเลยค่ะ ส้อม ๆ ๆ แม่เขาจะแกว่งอยู่อย่างงั้นน่ะค่ะ แกว่งจนหนูต้องถามว่า "แกว่งไปถึงเมื่อไหร่คะ" อะไรอย่างเงี้ย แม่เขาก็จะบอกว่า "แกว่ง ตี จนให้มันเป็นเนื้อเดียวกัน" แล้วเคล็ดลับอะค่ะ ที่คุณแม่ไม่เคยบอกใครมาก่อนเลย ก็คือคุณแม่บอกว่า ให้เราอะฝานมะนาว 1- 1 แว่นออกมา แล้วก็บีบลงไปในไข่"หนูก็เลยถามคุณแม่ว่า"เพื่ออะไรเหรอคะคุณแม่ แล้วไข่มันจะไม่เปรี้ยวเหรอคะ"แม่ก็บอกเลยว่า"มะนาวเนี่ย มันไม่ได้ทำให้ไข่เปรี้ยวนะลูก แต่มันจะทำให้ไข่เราฟู แล้วก็กรอบ"อา อันนั้นสเต็ปที่ 2 โอ้โฮ สเต็ปที่ 3 เนี่ยค่ะ พี่จะต้องอะเมซิงแน่ ๆ เพราะว่าสเต็ปที่ สาม เนี่ย ตั้งน้ำมันร้อน ๆ เลย แล้วก็ไอ้ไข่ที่เราตีที่เราปรุงมาเสร็จแล้ว ใช่ ร้อน ๆ นะ ต้องร้องจัด ต้องร้อนจัดก่อน คือควันน่ะ เราสังเกตได้เลยค่ะว่า ถ้าควันมันขึ้นมาจากกระทะน่ะ คือกระทะเราร้อนจัดแล้ว
ได้เลยครับ <chuckles> ครับ อืม ครับ ยังไงครับ? อื้อฮือ อือฮึ ตียังไงครับ? คือ คือตีมือเนี่ยเหรอครับ? ส้อม อืม <chuckles> อื้อฮือ ครับ อือฮึ อืม เหรอครับ? อา ครับ อืม อือฮึ อืม อา ครับ อา ร้อนเลยเหรอ? เอาแบบร้อน ครับ แล้วน้ำมันเยอะไหม? น้ำมันต้องเยอะไหม? ประมาณไหน?
โอ๊ย น้ำมัน น้ำมันต้องเยอะค่ะ ต้องท่วม ๆ ไข่เราถึงจะกรอบ อ่า พอทีนี้เรามีเทคนิคแล้วเนาะ น้ำมันเยอะ กระทะร้อน เราก็มีกระชอนนะคะ ต้องมีอุปกรณ์เพิ่ม ก็คือกระชอน 1 อัน เราจะเอากระชอนนั่นน่ะค่ะ อ่า กระชอนเนี่ยค่ะ คือสูตรเด็ดเลย เพราะว่าเวลาไข่เราที่กรองลงไปในตะคอง ตะ กระชอนน่ะค่ะ พ พี่นึกสภาพดูนะ อารมณ์เหมือนคล้าย ๆ เราทำขนมเค้กแล้วเรา เขาเรียกว่าไรอะ ตีแป้งอะ อารมณ์เดียวกันเลย ไข่เราก็จะมาตามรูกระชอน แล้วเวลามันลงกระทะไปค่ะ มันก็จะฟู ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ โอ้โฮ ใช่
อ๋อ อืม ครับ ครับ อ๋อ ต้องมีด้วย ครับ อือฮึ ครับ อา ครับ โอ้ ก็แปลว่าต้องผ่านกระชอนด้วยเหรอครับ? ในการเทลงไปนี่
ใช่ ต้องผ่านกระชอน เวลาที่ไข่ มันจะทำให้ไข่ฟูแล้วก็กรอบค่ะ พี่นึกภาพตามหนูนะ เคยกินเมนูไอ้ ย ยำปลาดุกฟูไหมคะ ไอ้ปลาดุกฟูที่เขาทอดมาที่ ข อ่า ไอ้ เขาขยี้ปลามาแล้วมันป่า เป็นแผ่น ๆ นั่นน่ะค่ะ ไข่เจียวหนูอะจะได้หน้าตาแบบนั้นเลย มันจะกรอบ มันจะฟู แล้วมันก็คืออร่อยอะ มันอร่อยมากอะ ค่ะ
เพื่ออะไรครับ? อืม อืม ครับผม อะฮะ อือฮึ อืม อันนี้ก็เป็น โอ้โฮ เมนูที่แบบ คือค่อนข้างที่จะแปลก แล้วเครื่องปรุงไม่ได้ใส่อะไรเลยใช่ไหมครับ? ใส่แค่มะนาวอย่างเดียว
นี่เลย ใช่ โอ้ เครื่อง เครื่องปรุงก็มี แหม พี่ก็ดาย เครื่องปรุง มันก็ ต้องมีแบบปรุงไข่เจียวทั่วไปก็มีน้ำปลานิดหนึ่ง รสดีนิดหนึ่ง แต่คือเคล็ดลับมันเป็นมะนาวกับกระชอนค่ะ อันเนี้ย ก็คือเคล็ดลับเลย อ่า ค่ะ ค่ะ <chuckles>
ใน ในไข่ อ๋อ ๆ โอเค อ๋อ ครับผม อืม เข้าใจแล้วครับ อืม ก็ถือว่า ก็ถือว่า โอ้โฮ อันนี้ก็เป็น เขาเรียกว่า เมนูไข่เจียวที่ไม่ธรรมดาเนาะ เออ ก็ทำให้แบบว่า อืม น่าสนใจครับอันนี้ อา
ใช่ค่ะ ดูพิเศษไปเลย ใช่ มันดูเป็นพิเศษ ไข่เจียวพิเศษไปเลยอะ อา ใช่ค่ะ
พิเศษ อืม ครับ อือฮึ ๆ อันนี้ก็ 1 ได้ 1 อย่างแล้วนะ ใช่ไหม เราต้องจิ้มกับอะไรไหม ต้องมีอะไร เครื่องเคียงอะไรไหม? โอ้โฮ สด ๆ เลยเหรอ?
ใช่ หนึ่ง อย่าง ไม่ต้องจิ้ม หนูไม่อยากจะโม้นะว่า ไอ้ไข่เจียวของหนูอะถ้าพี่กินไปน่ะ คือทุกอย่างมันลงตัวแล้ว พี่นึกสภาพนะ อารมณ์เหมือนพี่กินอะไรอะ อ่า หนังไก่ก็ได้ที่กรอบ ๆ อะมันจะมีความกรึบ ๆ เข้าไปข้างในอะ อันนี้ไม่ได้เว่อเลยนะ ไข่ เจียว หนูกรอบขนาดนั้นเลยนะ ถ้าเทียบกับหนังไก่ทอดก็คือ อะครึ่งหนึ่งก็ได้ ครึ่งหนึ่งไม่ถึงกับหนังไก่กรอบ แต่คือ ใช่ แต่อันเนี้ย อ่า อันเนี้ยค่ะ หนูพูดให้ฟังว่า ไอ้ไข่เจียวที่หนูทำมากรอบ ๆ เนี่ย อารมณ์มันประมาณนั้นเลย คือเหมือนเรากินหนังไก่ที่มันทอดกรอบ ๆ เลยอะ ลดมาสักครึ่งหนึ่งนั่นน่ะค่ะ คือไข่เจียวหนูแล้ว อา อันนี้แค่เมโน เมนูแรกนะคะเนี่ย เนี่ยแค่เมนูแรกเอง ยังไม่ไปถึงผัดกะเพราเลย ใช่ อันนี้ก็แบบน้ำจิ้ม ๆ
ไหวเหรอ? อืม อืม จริง ๆ ไม่ค่อย ไม่ค่อยเชื่อเท่าไรนะครับ เพราะว่าอยากลอง อยากไปลองเลยอะ อา ครับ <chuckles> โอเคครับ โอ้โฮ คน อ๋อ อันนี้แค่ออเดิร์ฟนะ อา อ่า เมนูที่ สอง อะไรครับ อ่า ทีนี้มีอะไรอีกครับ? อา
ผัดกะเพรา ผัดกะเพราที่อร่อยที่สุดในโลกเท่าที่หนูเคยกินมาเลย ก็คือต้องเป็นผัดกะเพราของหนู ของคุณแม่หนูเท่านั้น เพราะคุณแม่หนู คุณแม่หนูเขาใส่ใจตั้งแต่การทอดใบกะเพราแล้วค่ะ ทอดใบกะเพราน่ะ คุณแม่เขาจะแยกใบกะเพราออกมาทอด จริง ๆ พี่ฟังไม่ผิดค่ะ แม่เขาจะเอา เด็ดเป็นใบ ไม่ ๆ ๆ คือแบบประมาณว่า เหมือนแบบว่าอารมณ์พี่นึกแบบใบกะเพราที่มันแห้ง ๆ แล้วก็เด็ดเป็นใบ ๆ อะค่ะ เพราะถ้ามันล้างแล้วเปียกเนี่ยมันจะทำให้ทอดไม่สวย ไม่กรอบ แม่หนูน่ะ เขาก็ เออ พี่นึกแบบว่าเรามั่นใจกะเพราเราอยู่แล้ว บ้านเราปลูกเองคือไม่มีสกปรกอะไรแน่นอน แม่เขาก็จะเอามา กรรไกรมาเด็ด ๆ ทีละใบ ทีละใบ แล้วคุณแม่เขาก็จะเอาลงไปทอดกับน้ำมันร้อน ๆ ก่อนค่ะ แล้วแม่เขาก็จะพักใบกะเพรานั้นน่ะ เอาไว้ต่างหาก อ่า อันนี้คือเพิ่มเติม
โอ้โฮ อา เป็นยังไงครับ? อือฮึ ฮะ? เอามาทอด แล้วต้องเด็ดยังไงไหม เด็ดกะเพรามาล้างอะไรไหม? เป็นใบ ๆ เลยใช่ไหม? ครับ อ๋อ ไม่ต้องล้าง อือฮึ ๆ อือ อือฮึ ครับ อือฮึ ครับ อา ก็คือทอดไว้ก่อนชุดหนึ่ง ชุดหนึ่ง อ่า แยกเอาไว้ อา แล้วไงต่อ ครับ
ใช่ ใช่ ทอดไว้ก่อน อัน แล้วก็ทีเนี้ย ก เราก็ผัดกะเพราปกติเลยค่ะ ใส่พริก ใส่กระเทียม เจียวให้มันหอม ๆ ใช่ไหม แล้วเราก็เอาหมูสับลงไปรวน ไอ้ที่ตามจากหมูสับน่ะค่ะ จะต้องหัวหอม อันเนี้ยขาดไม่ได้เลยนะคะ หัวหอมใหญ่ซอย ๆ ๆ ๆ ให้มันแบบ เหมือนอารมณ์แบบคล้าย ๆ เราใส่สปาเกตตีน่ะพี่ ไอ้หัวหอมซอยน่ะ ที่ใส่สปาเกตตีอะ พอมาใส่กะเพราก็อร่อยเหมือนกันนะ มันจะทำให้น้ำผัดกะเพราเรานัว แล้วมันก็จะได้ความกรึบกรับ ๆ ของหอมหัวใหญ่ ใช่ ใช่ ๆ ค่ะ
อือฮึ อืม หัวหอม อือฮึ อืม ก็คือหอมใหญ่ อืม เอาไปรวน เอาไปรวนกับหมูด้วย ณ ตอนที่รวนหมูใช่ไหมครับ? ครับ
ใช่ เอาไปรวนกับหมู แล้วเราก็จังหวะนี้แหละค่ะ เราก็ปรุงเลยใส่ชูรส รสดีตามใจชอบขาดไม่ได้เลย คือซอสหอย ซอสหอยเนี่ยจะทำให้ผัดกะเพราของเราอร่อยมาก อา พอถึงขั้นตอนคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้ว อันดับสุดท้าย ใช่ไหมคะ พี่ก็เปิดไฟให้มันแรง ๆ เลยนะ แล้วก็ใส่ใบกะเพราที่เราเด็ดไว้อะ ใส่กะเพราที่เราเด็ดไว้น่ะ ไม่ใช่ที่ทอดนะ ไม่ใช่ ๆ ที่ทอดนั้นเอาไว้แต่งจาน แต่อันเนี้ยใส่ผัดกะเพราเหมือนปกติเลย ใส่ไฟเร่งไฟอันเนี้ยเคล็ดลับแม่บอกมา ต้องเร่งไฟแล้วก็ใส่ใบกะเพราเข้าไปผัด ๆ ๆ ๆ แป๊บหนึ่ง แล้วพี่ก็ใส่ซีอิ๊วดำเหยาะ ๆ ๆ ๆ ปิดแก๊ส อันเนี้ยค่ะ โอ้โฮ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี อา แล้วทีเนี้ยเราก็ตักผัดกะเพรา ใส่จาน ใช่ แล้วเราก็เอาไอ้กะเพราที่เราทอดน่ะมาโรยหน้า ได้ทั้งภาพลักษณ์ที่สวยงามแล้วก็ได้อารมณ์แบบเขาเรียกว่า กรึบ ๆ กรึบ ๆ ด้วย แต่หนูแนะนำนะ เมนูเนี้ยต้องกินแล้วก็ทำ อ่า ทำแล้วก็กินทันที ไม่งั้นใบกะเพรามันเหี่ยวนะ มันไม่อร่อยนะคะ อันนี้เลย ก็คือวัตถุดิบ
อา ซอสหอย อืม ครับ อืม ฮะ ที่เราทอดเหรอ? อ๋อ ไม่ใช่ อ๋อ ครับ โอ้ โอ้โฮ โอ้โฮ ที รุนแรงมาก อา อือฮึ อืม อืม อา ไอ้กะเพราที่ กะเพราที่ทอดมามันจะเหี่ยว เพราะฉะนั้นต้องทำแล้วกินเลยเนาะ ถึงจะได้รสชาติ อืม ก็ โอ้โฮ เริ่มที่จะแบบน้ำลายไหลแล้วล่ะครับ ใช่ครับ อ่า แล้วมีอะไรอีกไหม?
ใช่ กินเลย ถึงจะอร่อยที่สุด ใช่ ใช่ค่ะ เห็นไหม ขนาดผัดกะเพรายังไม่ธรรมดา นี่ยังไม่พูดถึงเมนูที่ 3 อ้าว ต้มยำไก่บ้านไง ต้มยำไก่บ้านของหนูไม่เหมือนใครแน่นอน เพราะว่าบ้านหนูอะค่ะ คุณพ่อเขาเป็นคนแบบว่าชอบตีไก่ใช่ไหมคะ? เวลาที่ไก่ชนน่ะ ตีแพ้มาน่ะ คุณแม่ก็จะเตรียมเลย เมนูหลัก ๆ เลยก็คือ ต้มยำไก่บ้าน แล้วพี่เชื่อไหม อา
เออ โอ้โฮ เป็นยังไงครับ? อือฮึ <chuckles> ครับ อา โอ้โฮ! พอแพ้ปุ๊บ ถึงกับเสียชีวิตเลยใช่ไหมครับ? ตี โอ้โฮ!
ตีเลย <chuckles> ตีเลยเป็นเมนูอาหารลงหม้อไปเลยค่ะ เย็นนั้นน่ะ เตรียมถอนขนได้เลย อา เราข้ามไปดีกว่า ข้ามไปเรื่องไก่แล้ว เราไปเตรียมวัสดุ ไก่ วัสดุไก่กันเนาะ สมมุติว่าแม่เขาทำไก่สับ ๆ ออกมาแล้วใช่ไหมคะ คุณแม่น่ะเขาจะมีเคล็ดลับตั้งแต่เตรียมเนื้อไก่เลยนะ คุณแม่เขาจะเอาไปนึ่ง เขาเรียกว่าอะไร ไปนึ่งหรือต้มก่อน 50% เพราะว่าความที่ว่ามันเป็นไก่บ้านมันจะค่อนข้างเหนียวหน่อยเนาะ เวลาที่แม่เอาไปต้มน่ะ แม่เขาก็จะใส่ข่ากับตะไคร้ไปแค่บางส่วนก่อน ดับคาว ดับอะไรของเขานั่นน่ะค่ะ แล้วเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ แม่เขาจะเอามาน็อกน้ำเย็น มันจะเป็นน้ำแข็ง แล้วก็มีโซดา พี่นึกสภาพไอ้ ไอ้พวกกุ้ง
อืม อืม ครับ อืม ครับ ครับ อือฮึ ครับ อือฮึ ฮะ? เพราะว่าเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะ เพราะอะไรถึงมา ต้องมาน็อกน้ำเย็น แล้วมีโซดา ช่วยอะไรครับ?
อ้าว ทำให้ไก่มันยังเน่งอยู่ ทำให้ไก่มันยังมีความเด้งอยู่แล้วก็ไก่มันเปื่อย เพราะไก่มันโดนแช่ในน้ำโซดาค่ะ มันทำให้เปื่อย พี่นึกสภาพตอนที่เขาทำเมนูกุ้งดองแช่น้ำปลา อะไรพวกนั้นน่ะ เขาจะเอาล้าง แล้วก็แช่ในน้ำเย็น น็อกน้ำเย็น แล้วก็แบบแช่น้ำโซดามาก่อน ใช่ไหม เหมือนกันเลยทำให้ไก่อะมันเปื่อยนุ่ม แล้วก็มีความเด้งดึ๋ง ๆ อยู่ อา อันนั้นแหละค่ะ
อ้าว เหรอ? อืม ๆ ครับ อือฮึ อืม อ๋อ คือนุ่ม นุ่มแล้ว นอกจากนุ่มแล้วยังเด้งด้วยใช่ไหม? โอ้โฮ อันนี้เป็นสูตรเด็ดเลยนะเนี่ย ครับ
ใช่ เพราะว่าไก่บ้าน อ่า เพราะว่าไก่บ้านทั่วไปอะ เขาจะมีความเหนียวเนาะพี่ อันเนี้ยของบ้านหนูอะไม่เหนียวนะ อร่อยด้วยจ้า จะบอกเลย อา อันเนี้ยเคล็ดลับ มีสูตร ใช่ค่ะ
อือฮึ อ๋อ มันมีสูตรนี่เอง จริง ๆ แล้วมันมีเคล็ดลับ อ้อ ครับ อ้าว แล้วยังไงต่อทีนี้? อา
อ้าว ทีนี้พอเสร็จแล้วใช่ไหมคะ แล้วก็ไปเข้ากระบวนการต้มยำแบบทั่วไปเลย แต่แม่ ใช่ วิธีของคุณแม่เขา คือแม่เขาจะใส่ข่าตะไคร้ไปเยอะ ๆ แล้วก็ไอ้ผิวมะกรูดอะ บ้านอื่นเป็นหรือเปล่าไม่รู้ แต่บ้านแม่หนูอะทำไมเขาชอบใส่ผิวมะกรูดไป อ่า ผิวนะคะ ผิวมะกรูด ลูก เออ ผิวมะกรูดอะ เพราะแม่เขาบอกว่ามันจะทำให้ความหอม
ต้มยำ อืม อืม ใบมะกรูด ใบมะกรูด หรือผิ ผิวด้วย อ้อ
พี่เคยกินแกงเทโพไหม ที่เขาใส่ไอ้ผิวเปลือกมะกรูดอะ นั่นแหละ อ่า ต้มยำแม่หนูก็ใส่ อันนี้อาจจะเป็น ส เคล็ดลับคุณแม่นะคะ แม่เขาก็ใส่ลงไปด้วย แล้วที่ ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมะเขือเทศนะ มะเขือเทศพี่ยังไม่ต้องหั่นเป็นแว่น เป็นอะไรนะ ใส่ไปทั้งลูกเลย เพราะแม่เขาบอกว่ามันจะทำให้นม ให้น้ำต้มไก่เราน่ะอร่อย แล้วไก่เราก็เปื่อยง่าย อ๊ะ อันเนี้ยเป็นเคล็ดลับแม่หนูนะ บางทีหนูก็งงมาก แม่เขาไปเรียนรู้วิธีนี้มาจากไหน อ่า แต่อาจจะเป็นสูตรคุณแม่เขาแหละค่ะ คุณแม่เขาทำมา สามสิบ 40 50 กว่าปีแล้ว อันเนี้ยก็น่าจะเป็นสูตรที่เชื่อถือได้ อา
เหรอครับ? ไม่เคยครับ ไม่เคย อา ครับ ใส่ไปทั้งลูก อา ครับ อา ใช่ อ๋อ อ๋อ ส สืบสารกันมานานแล้วเนาะ อาจจะลองผิดลองถูกกันมาเยอะแล้ว อะไรอย่างงี้อะ ใช่ไหม?
ใช่ กลืนน้ำลายไปแล้ว หนึ่ง ที ใช่ ใช่ค่ะ แล้วทีเนี้ยมาถึงขั้นตอนการปรุงแล้วนะ คุณแม่เขาก็จะ เอ่อ คุณแม่เขาจะตักต้มไปถ้วยหนึ่ง แล้ววิธีการปรุงของคุณแม่อะค่ะเขาจะปรุงน้ำต้มยำก่อน ปรุงน้ำต้มยำเฉพาะน้ำต้มยำของมันก่อน แล้วก็ค่อยเอาไปโรยในถ้วยที่เป็นต้มไก่อะค่ะ แล้วก็ค่อยจัดแต่งจานด้วยหอม ผักชี มะเขือเทศหั่นแว่น อย่างเงี้ย ปกติธรรมดา แต่รู้ไหมคะไอ้วิธีการปรุงขอนแม่ ของคุณแม่อะค่ะ อารมณ์เหมือนเรากินมาม่าแล้วเราเอาพริกเกลือมาม่าใส่สัก 2-3 ซองอะ มันอร่อย เข้มข้น จี๊ดจ๊าด สะใจมาก ๆ ค่ะ อืม
อือ ใช่ อือฮึ ครับ อา อือฮึ ครับ อือฮึ อือ อื้อฮือ ครับ โอ้โฮ สุดยอดมากเลย แล้วไก่ก็นุ่มด้วยใช่ไหม อันนี้ก็คือไก่ก็นุ่มเด้ง?
กลืนน้ำลายไป สอง ที ใช่ ไก่นุ่มเด้ง ไม่ต้องพูดถึงเลย โอ้โฮ สุด ๆ อะ
แล้วมันจำเป็นไหมครับ จำเป็นต้องต้มไว้นานไหม ต้องต้มแบบไก่ให้มันเปื่อยนาน นานมากขึ้นไหม หรือว่ามันช่วยไหม ช่วยถึงอรรถรสไหม หรือว่าไม่ต้อง กินได้เลย?
อืม หนูเห็นแม่ทำอะ คืออันดับแรกก่อนที่จะไปต้มอะค่ะ เขาก็เอามาต้มแทบจะ 50% ส่วนอีกที่เหลือ ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ น่ะแม่เขาก็ไม่ได้ใช้เวลานานนะคะ อาจจะเป็นผลจากการที่ว่าไก่มันนุ่มมาแล้ว แล้วก็ ล ถูกต้มมาแล้วครึ่งหนึ่งอะ แล้วทีเนี้ยพอเอามาปรุงรสอีกทีอะ มัน มันก็น่าจะลงตัวหนูว่าอะค่ะ เพราะว่าหนูสังเกตแล้วกินไก่บ้านแม่ทำไมไม่เหนียว หนูก็คิดว่าน่า น่าจะเป็นเทคนิคของคุณแม่อันนี้เนี่ยแหละค่ะช่วยให้ไก่มันไม่เหนียว แล้วก็อร่อย มันเด้ง ๆ พี่เคยกินลูกชิ้นหมูเด้งไหม อารมณ์เดียวกันเลย มันจะเด้ง ๆ อย่างนั้นน่ะ อา ใช่ ๆ ค่ะ อือ กลืนน้ำลาย 2 รอบ <chuckles>
อือฮึ อา <tsk> ครับ อือฮึ อืม ครับ อ๋อ อือฮึ อืม อือฮึ ครับ อืม ก็ถือว่า โอ้โฮ ก็เป็น ก็เป็นสูตรลับเนาะ แล้วต้องแบบ โอ้โฮ ก็ต้องใส่ผิวมะกรูดด้วยเนาะอันนี้ เป็นเสน่ห์
ใช่ ใช่ค่ะ เออ ใส่ผิว มันหอมแปลก ๆ นะ หอมกว่าต้มยำบ้านอื่น หนูก็งงมากเลย แต่มันไม่ขมนะคะไอ้ผิวมะกรูดอะ ปกติผิวมะกรูดมันจะขม ๆ เนาะ อันนี้ไม่ขมนะคะ เพราะทุกอย่างมันแบบปรุงรสอยู่ด้วยกันแล้วมันดูลงตัว มันอร่อยอะ อร่อยกว่าที่อื่นน่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ <chuckles>
ครับ อา ครับ อ๋อ ครับ อืม ก็คือมันก็ มัน เอ่อ มันก็แปลกเนาะมันไม่ขมเนาะ หรือว่ามัน มันเป็นการ เราก็ เราก็ปรุงด้วย พอปรุงไปมันก็อาจจะตัดความขมออก อะไรอย่างงี้ด้วย อาจจะเป็นความร้อน
ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ เนี่ยแหละสูตรลับความอร่อย อา ใช่เลย ๆ ค่ะ
อา โอ้โฮ สุดยอด อันนี้ก็ต้มยำ อืม ครับ แล้วมีอีกไหม อ มีอีกไหม มีอีกเหรอ? อา มา ว่ามาครับ อา
อา มีเมนูอีกเมนูหนึ่งนะ ใช่ ที่ ม มี เมนูเนี้ย เมนูเนี้ยพี่อาจจะเห็นผ่าน ๆ ตามตลาดนะคะ เป็นเมนูปลาเผาอะ ซึ่งแม่หนูอะเขาทำเมนูนี้อร่อย ออกมาได้แบบผิดจากคนอื่นมาก ๆ เลย เพราะว่าหนูก็เคยกินที่อื่นมาเนาะ เพราะว่าเนื่องด้วยว่าแม่หนูนะเขาจะใส่น้ำกระเทียมดองเยอะ ๆ แล้วก็ใส่ไอ้ตัวอะไรอะ ขิง น้ำกระเทียมดอง ในปลาเผาอะค่ะ ก่อนที่เราจะเอาปลาเผาไปเผาห่อฟอยล์เนี่ย แม่เขานอกจากจะมีการปรุงรสด้วย อ่า รสดี หอย ซอสหอย ซีอิ๊วขาว อะไรพวกเนี้ย คุณแม่เขาจะโรยไอ้น้ำกระเทียมดองไปด้วย ปกติน้ำกระเทียมดองมันจะอยู่แค่ในน้ำจิ้มใช่ไหมคะ แต่อันนี้แม่เขาใส่ไปในปลาด้วยอะ แม่เขาบอกว่าจะทำให้ปลาหวาน แล้วก็กลมกล่อม เนี่ย ภูมิใจนำ เสนอ มาก ๆ เลย ค่ะ
อือฮึ ฮะ? ใส่ไปในไหน ใส่ไปในไหนครับ? อ้าว ครับ อือฮึ อือฮึ ครับ โอ้โฮ อ๋อ อื้อฮือ โอ้โฮ มันก็เป็น มันเป็นสูตรที่แบบเป็นสูตรลับเลยนะครับเนี่ย ถ้าเกิดว่าไม่ ไม่ ไม่บอกนี่คือไม่มีใครไปคิดค้นได้นะครับ ไว ต้อง มันต้องลอง มันต้องลองหลายอย่างเลย อ่า ครับ อืม
ใช่ ใช่ค่ะ อา ใช่ ต้องลองดูค่ะ ต้องลองดู ต้องลองเปิดใจดูค่ะ อา <chuckles>
ครับ แล้วเป็นยังไงต่อ แล้วเป็นยังไงต่อ ก็เอาไปเผาเลย อย่างเงี้ยเหรอ หลังจากนั้นน่ะ?
อ้าว ใช่ ก็เอาไปเผา ไปปิ้งกับเตาเผาเนี่ยแหละค่ะปกติเลย ก็ไปปิ้งกับปลาเผาเลย ล แต่เชื่อไหม เขา เวลามันกินน่ะมันก็อร่อยกลมกล่อมเนี่ยแหละค่ะ ซึ่งมันรู้สึกผิดจากที่อื่นเลยที่เราเคยกินมา คือความหอม แล้วก็ความหวาน อา
ครับ อืม อืม อืม โอ้โฮ วันนี้ได้หลายเมนูเลยนะครับ ตอนนี้ข้าวเปล่าก็พร้อมแล้วเนาะ พอดีเลยครับ โอ้โฮ อื้อฮือ ตั้ง แต่ ไข่เจียวแล้ว ตั้งแต่ไข่เจียว มาผัดกะเพราอีก แล้วก็ต้มยำด้วย โอ้โฮ พอเจอปลาเผาไปนี้จบเลยครับ อื้อฮือ เตรียมตัวเลยนะครับ โอ้โฮ วันนี้ต้องขอขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับที่มาแชร์เทคนิคดี ๆ นะครับ ในการทำกับข้าวครับ
ค่ะ <chuckles> <chuckles> ใช่ ๆ ๆ เออ ใช่ค่ะ ค่ะ ยินดีมาก ๆ ค่ะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ